É, mas eu meu objetivo era: "Nossa, eu não vou mexer nesse dinheiro, eu quero deixar ele investido e aí eu vou viver do que eu gene gerar de trabalho". Então tá dando certo, mas qual que é um propósito, assim? Hum, eu não sei se a vida precisa ter um propósito na verdade, né. Será que você acha que precisa?
Hã. Aham. Uhum. Não, eu eu eu eu penso que no viver já é um propósito, né. <chuckles> Mas, você pode tentar achar aquilo que te faça bem, tipo, que te deixe feliz, fa sei lá, ajudar o próximo, não sei, dar aula por exemplo, não sei, assim, alguma alguma coisa que te dê assim, te deixe feliz, né, te dê um propósito, assim, para acordar todo dia e falar: "Poxa vou fazer aquilo, ah, é porque eu gosto". Ah, é
Uhum. <clicks tongue> É. Hum. Tá. Uhum. É, o propósito ser ficar bem e se sentir satisfeita ou feliz já é melhor, né, do que um grande propósito, assim, humanitário, acho que é mais é mais real, e é o que a gente tenta fazer né, todo dia quando acorda, ter um bom dia. <chuckles>
Aham. Aham. Uhum. E você já pensou ou então, por exemplo, não sei, eh, você gosta de de animais?
Gosto.
Então, você já pensou em de repente, sei lá, trabalhar como voluntária num num canil, assim, pra pra estar perto dos animais?
É, eu acho que, eh, eu não tenho muita estrutura, porque eu gosto demais de animal então eu acho que eu fico muito abalada com a situação dos bichos, eu ia querer levar todos para minha casa, poderia ser um problema. <laughs> Ou dormir lá porque ele tá com medo, tipo, dormir dentro do negócio, porque o cachorro tá com medo. Então eu chego a ser um pouco exagerada, mas eu acho que fazer pequenas coisas, talvez, é o que eu tenho tentado fazer, tipo, gatos de rua, eu se eu vejo eu alimento, então eh, eh, pequenas coisas, o que dá para fazer, porque senão, acho que também acho que a palavra "propósito" também tem um peso, né, que faz nossa.
Aham. <laughs> Pois é, né. Aham. <chuckles> Aham. Uhum. Aham. É, o peso parece que é uma coisa que é para sempre né, tipo, que você vai ter um propósito
E enorme, né. Nossa, tem que ser um ato grandioso. <chuckles>
Aham, exatamente, né, é como se fosse um chamado né, tipo, e talvez possa to possa não ser isso né, talvez possa ser uma coisa menor, que você ache que que possa ser um propósito de vida, sei lá. Por exemplo casar, ter filhos, <chuckles> isso não é um propósito. <laughs>
Uhum. <chuckles> É, tá aí, outro propósito com o qual eu não me associo, mas entendo o que você quer dizer. É, é um propósito também, ter uma família, ter bons amigos também, né.
Aham. Hã. Aham. Também, também pode ser um propósito, fazer bom boas amizades, né, também é bom.
Uhum.

É, no planeta errado, eu total eu sempre me senti no planeta errado. Mas assim, é que eu que eu entendo é que talvez meu propósito então não vai passar no trabalho. Então eu acho um trabalho que me pague e eu tenho que achar um propósito em outra coisa. Então, aí as pessoas falam: "Ai, voluntariado, ai causas sociais, ai hobbies". Hã, não sei também, eu não
Aham. Aham. Mas Sim. É. Uhum. Então, você não tem não tem nenhum hobby assim, ou então até, por por exemplo, um propósito, sei lá, juntar dinheiro para comprar um carro? É um propósito. Ou juntar dinheiro para comprar uma casa, não sei se você já tem casa.
Ah, mas isso aí é um objetivo, né? Não é bem um propósito de vida. <chuckles> Eu objetivos eu tenho, e eu até conquistei alguns, tipo, mudar de país. Eu fui e mudei. Eh, consegui, eh, trabalhar me sustentar. Ah, eu me sustento hoje. Eu não preciso de mexer em dinheiros, por exemplo, que eu guardei. Eu até consegui guardar um pouco de dinheiro, assim, não
Aham. Ah, sim. Pra um investimento. Aham. Aham. Aham. Tem que ser atual.